آآ عايزة أتكلم معاك في موضوع كده مضايقني شويّة وعامل لي ربكة، وبصراحة مضايقني بجد يعني. هي واحدة صاحبتي آآ يعني كنا قاعدين كلّنا مع بعض أنا وهي وشويّة أصحاب تانيين، ولقيتها أنا كنت باتكلم في موضوع لقيتها بتنقدني ب بشكل جارح وبأسلوب بايخ كده. أنا بصراحة ما عرفتش أرد يعني، وأنا من ساعتها متضايقة جدًا.
فهمتِك. إمم، إمم فاهمِك طبعًا.
ومحتاجة أفضفض يعني فاهم، عايزة أفضفض مع حد لأن الموضوع ده خانقني، ومش قادرة أفضفض مع حد من اللي حوالينا عشان مش مش هارتاح في الكلام معاهم يعني.
تحت أمرِك طبعًا، أنا موجود في أي وقت. انصتي لكل مُنصت لكل كلمة أنتِ بتقوليها، مُنصت لكل جملة أنتِ بت بتقوليها. ص من الصعب جدًا إن أنتِ يبقى عندِك صاحبتِك وعشرة عمرِك تنتقدِك كده نقد مش فيكِ أو مش فيكِ، لكن طبعًا طريقة النقد بتف بتف بتختلف شويّة. إزاي طبعًا أنتِ وأنتِ قريبة قريبة جدًا منها وبتتعاملي معاها آآ تكلمِك بالأسلوب ده وبالطريقة دي، أنتِ عندِك حق طبعًا في إنّك تزعلي، عندِك حق في إن أنتِ تشوفي إن ال الموضوع ما كانش المفروض يكون بالصورة دي. آآ لكن خلّيني برضه أسألِك علشان أفهم منّك الموضوع أكتر وتتفضفضي وترتاحي. آآ إمتى وحصل النقد ده، يعني كان قدّام الناس والّا كنتم لوحدكم مثلًا والّا كان حصل إزاي؟
لأ كان قُدّام ناس، كُنّا قاعدين مع بعض إحنا مجموعة صحاب مع بعضينا وهي صديقة ليّا يعني برضه مُقرّبة جدًا يعني كمان وكُلّهم كويسين وإحنا صحاب، بس هي أول صديقة ليّا وهي ال يعني هي القديمة معايا وهي عِشْرة العُمْر زي ما أنت قُلت. آآ وكُنّا قاعدين مع بعض وبنتكلِّم وبنتناقش في مواضيع إحنا مع بعض كُلّنا وأنا كنت با باقول رأيي وباحكي وباتكلِّم، آآ بصّيت لقيتها آآ بتبُص لي ومُنفعلة أوي كده وبتقول لي: "هو أنتِ على طول بتتكلِّمي بعصبية، هو أنتِ إشمعنى أنتِ اللي تقولي رأيِّك، إشمعنى عايزة تفرضي رأيِّك؟" بصّيت لها كده انتقدتني بشكل غريب جدًا وقالت على حاجة مش فيّا آه، يعني أنا كنت باتكلِّم عادي جدًا وما فيش أي حاجة خالص، آآ، آآ أنا جالي ذهول مش عارفة أرُد عليها هي هي بتقول كده ليه، ليه بتقول لي كده، ليه بتقول كلمة آآ عايزة تفرضي رأيِّك وليه بتقول لي أنتِ بتفرضي رأيِّك بعصبية علينا وأنتِ بتتكلِّمي بنرفزة؟ ليه ليه بتكذب يعني فاهم؟ فأنا مش عارفة أرُد، آه.
إمم. إمم. آه، أسلوب مفاجئ. صحيح. فاهمِك. فاهمِك، فاهمِك. فاهمِك طبعًا، ال أنتِ عايز أقول لِك المفاجأة ال ال إن هي صدمتِك كده مرّة واحدة بمجموعة جُمَل ومجموعة كلمات أنتِ مش متوقّعاها هي دي الصدمة نَفْسها إن أنتِ تُصدَمي من أشَد الناس قُربًا إليكِ، إن أنتِ حد قريّب منِّك تكوني مثلًا مدّياه الأمان وفجأة كده قُدّام الناس وطبعًا أي نَقْد بيبقى قُدّام الناس أيًا كان نوع النَقْد بيبقى نَقْد هدّام ،لإنّه بيبقى قُدّام مجموعة من الصحاب أو مجموعة من الناس دايمًا الواحد لمّا بن النَقْد اللي بيبقى على انفراد كده بيبقى أهون بكتير طبعًا وبيبقى بي بيبقى فيه كده شوية حِنّية مش بتبقى موجودة في النَقْد ال اللي قُدّام الناس. بس خلّيني برضه أفهم منِّك آآ يعني
بالضبط.
أنتِ حسّيتِ بإيه أول ما سمعتِ النَقْد ده؟ يعني إيه اللي ضايقِك أو إيه اللي استغربِك؟ آآ يعني إيه اللي حسّيتيه في الوضع العام يعني يخلّيكِ تتضايقي أوي للدرجة دي؟
آآ يعني أنا م هو أنا ما كنتش زي ما قُلت لك آآ أنا مش متوقعة إن هي تعمل كده وهي قريبة ليّا أوي، آآ وبعدين حسيت بالإحراج وحسيت ب ب ب بإن يعني إن أنا آآ يعني شكلي وِحِش قدام اللي قاعدين كلّهم، حتى كلّهم بصوا كده واستغربوا لإن أنا ما كنتش باتكلم أصلًا بطريقة مش حلوة ولا ب ولا بعصبية ولا بنرفزة، و وهي قالت الحاجة غلط يعني أولًا وهي اللي قالتها بطريقة فيها حدة و و وبطريقة جارحة يعني، آآ م م يعني عايزة مني إيه؟ طَب ليه بتقولي لي كده؟ فأنا ده آآ كان، كان عليّا زي الصاعقة، <chuckles> مش عارفة أرد مش عارفة أقول لها أنتِ بتعملي كده ليه؟ أنتِ بتقولي كده واتفتحت في كلام بقى و والأسلوب والطريقة وإحنا مالنا ومالناش دعوة و آآ ليه، بتسخفي مني ومن رأيي ومن كلامي؟
إمم. إمم. فهمتِك آه، فاهمِك إمم. فهمتِك. أيوه طبعًا إمم، إنها تقلل من أسلوبِك إنها تقلل من كلامِك إنها تقلل من أي حاجة أنتِ بتقدميها دي حاجة جارحة جدًا وتضايق أي حد طبعًا، خا فأنتِ خدتِ على خاطرِك وأنتِ عندِك حق في كده إزاي صاحبتِك أو صاحبة عمرِك يعني تضايقِك بالأسلوب ده؟ دي حاجة يعني ما تضايق أي حد وأنتِ أنتِ كان عندِك حق في إنِّك تزعلي وأنا معاكِ جدًا وحاسس جدًا بكل كلمة وكل إحساس أنتِ عِشتيه، خلّيني بس برضو أفهم منِك كده حاجة أخيرة يعني آآ بعد الموقف اللي حصل ده أنتِ مستنية منها مثلًا اعتذار والّا أنتِ ب عايزة تحطي معاها حدود والّا أنتِ عايزة تبعدي عنها؟ يعني بما إنِك صاح صديقة قديمة وكده أنتِ حابة تتعاملي معاها إزاي؟
والله أنا بصراحة حتّة إن أقاطعها دي يعني يعز عليّا برضو العُمْر والعِشْرة، وفي نفس الوقت بجد يعني أنا زعلانة ولحد الآن لسه زعلانة وعشان كده أنا كنت محتاجة أفضفض مش عارفة أتصرف إزاي، أنا لحد الآن مش قادرة بصراحة أقابلها أو أتكلم معاها، و و وكنت محتاجة إنها تتكلم هي الأول أو تبدأ أو أو تحاول إنها ت تقول لي نيتها كانت إيه، أو أو حتى تقول لي معلش ما كنتش أقصد أو تقول لي أي كلمة تراضيني شوية، بس أنا ما لقتش منها أي رد فعل ولا أي حاجة، ف وأنا خدت آآ آه وأنا خدت الكلمتين و وكان رد فعلي إن أنا سكت وقعدت شوية واستأذنت ومشيت، ومن ساعتها وأنا حاسة إن أنا تايهة، مش عارفة أتصرف إزاي بصراحة م ما اخدتش قرار بصراحة في حتّة إن أنا آآ أبعد عنها أو أقاطعها، بس في نفس الوقت آآ مش آآ مش مبسوطة من رد فعلها أو كلامها ده قلقني منها و وحسسني قد إيه هي آآ بدأت أشوف آآ شكل غير اللي أنا ش أعرفه أو آخده عليه.
إمم. فهمتِك طبعًا، إمم فهمتِك طبعًا ومقدّر جدًا إمم. إمم. إمم. فاهمِك. فاهمِك أيوه طبعًا فاهمِك وحاسس جدًا بيكِ، وعايز أقول لِك وإن أنتِ لحد دلوقتي بتقولي إن أنتِ ما ي مش هاين عليكِ العِشرة مش هاين عليكِ إنِك تبعدي عنها معنى كده إنها صاحبتِك جدًا، معنى كده إن أنتِ بتحبيها، معنى كده إن نيتِك دايمًا طيبة، بس برضو خلّينا نفهم حاجة مهمة جدًا في أي خلاف يحصل ما بين أي صحاب، آآ النية نفسها كانت معاها هي عاملة إزاي؟ كانت نيتها طيبة والّا نيتها سيئة؟
اهم. بصراحة أنا مش حاسّة إنها كانت نيّتها طيّبة. وده اللي مزعّلني أكتر، إن أنا الشعور وصَلني والإحساس وصَلني إن هي كانت نيّتها مش لطيفة. الكلام طلَع منها بشكل مش حلو، وطالما وصَلني بشكل مش حلو يبقى هي كانت نيّتها فيه مش حلو، وده أنا متأكدة منُّه تمامًا. آه، بالضبط.
يعني نيّتها كان مبالَغ فيها شوية، فهمتِك، فهمتِك، أسلوبها كان مبالَغ فيه، وفي نفْس الوقت كان أثّر عليكِ جدًا، وكان باين من أسلوبها إن أسلوبها مش كويس. بس طبعًا أنتِ ردِّك الفوري برضه كان لازم يبقى ليه أسلوب علشان تحفَظي آآ، يعني مكانتِك وكده. الموضوع ده بيتم إزاي، بيتم إن أنتِ أول حاجة طبعًا تهدِّي نفْسِك قبل ما ترُدّي، وتسمَعي الكلام، وتحاولي ما تسمَعيهوش كلّه علشان ما تضايقيش نفْسِك، تسمَعي الجزء اللي أنتِ شايفة إن هو في <inhales> المُجمل وبعدها على طول تتنفّسي كده، وتبدئي تفكّري خلال ما هي بتنهي الكلام في رَد بسيط.
آه، بصراحة يعني إمم
دي هتبق دي حاجة، أو ممكن تأجّلي الحديث وتقولي لها: "أنا عايزة أقول لِك مثلًا أسلوبِك دلوقتي مش مناسب ليَّ، ممكن نتكلّم بعدين لمّا تبقي هادية، أو على الأقل أكون أنا جاهز إن أنا إن أنا جاهزة يعني إن أنا أرُد عليكِ." قولي لها كده. أو ممكن تردّ تاخدي نفَس كده بسيط، وتبدئي ترُدّي عليها واحدة، واحدة.
والله أنت عندك حق. مش عارفة أنا يعني أنا سكتّ، مش عارفة ليه سكتّ. و ودي مشكلة عندي لمّا حد بيقول لي كلمة تضايقني شويّة أو حاجة آآ، مش عارفة ليه باسكُت. يمكن يم بسبب إنّه يكون اللي قُدّامي آآ وأنا لاحظتها يعني بتكون مع حد أنا غالي عليّا أو حد بالنسبة لي مش متوقَّع منّه آآ رَد وِحِش أو تصرُّف مش كويس. فباس فباستغرب، يا إمّا حد ممكن يكون غريب جدًا عنّي وأستغرب منّه من رَد الفعل، برضه دي بتضايقني أكتر، يعني بالاقيني سكتّ، مش عارفة أرُد بإيه يعني. أنت شخص ما يعرفنيش ليه يكلِّمني كلام مش كويّس؟ أو شخص يعرفني ليه يكلِّمني كلام مش كويس، فاهمني؟
إمم. إمم. إمم. هاقول لك. فاهمِك طبعًا، فاهمِك ومقدّر جدًا إحساسِك وقد إيه إن أنتِ طيبة، قد إيه إن أنتِ مش حابّة ترُدي على الطرف ده، لكن أوقات كتير جدًا، جدًا الرَد على الطرف اللي هو بينتقد ند نَقْد زي كده لازم يكون رَد قوي ورد كويّس علشان يلزم حدوده، أيًا كان مين هو، دي حاجة مهمّة جدًا محتاجِك تعرفيها. تهدي وتتنفِّسي تنفُّس بطيء وترُدّي الرَد ال ال إيه، يعني اللي يحفظ مكانتِك. أنت مين عشان تكلِّمني كده؟ أنتِ أساسًا مثلًا ممكن تقولي لها أنتِ ما حدّش دخّلِك علشان تتكلّمي، دي حاجة تخُصّني. في بعض الردود البسيطة كده خصوصًا مع النَقْد الجارح. أنتِ عارفة لو كان نَقْد بَنّاء كنت هاقول لِك: لأ، تعاملي معاها معاملة طيبة جدًا، وخُدي بالِك منّها واسمعي منّها وشوفي هي عايزة إيه، إنّما طول ما هو نَقْد هادم زي كده أو نَقْد جارح، لأ، تردي عليه وتقولي لها لأ، ده موضوع يخُصّني مالكيش دعوة. أنتِ كده على الأقل هتحفظي جزء من كرامتِك ومن مكانتِك في ال في القعدة علشان ما حدّش يضايق ن نَفْس المكان ت بنَفْس الطريقة دي تاني، وكمان لو حد غريب ترُدّي عليه نَفْس الرَد وأكتر كمان، لإن هو ان الغريب ما لهوش إن هو ينقدِك نَقْد جارح. النَقْد ال أي حد ينتقد نَقْد جارح ده شخص مش سَوي، ي آآ يعني أو ممكن تكون في حاجة مأثّرة عليه. فأنا عشان كده سألتِك في البداية نيّتها كانت إيه، أنتِ قُلتِ نيّتها إن هي كانت سيئة، إنّما لو نيّتها كانت طيبة وأنتِ عارفة إنّها طيبة، كان ممكن يبقى فيه رَد فِعْل تاني، إنّما طول ما هي نيّتها سيّئة، طول ما طول ما أنتِ هديتي، رُدّي عليها رَد يحفظ مكانتِك وت في نَفْس الوقت آآ لو النَقْد ده كان نَقْد كويس ونَقْد بسيط، كنت ممكن ترُدّي عليها وقتها رد بسيط جدًا، تقولي لها طَب أنت ليه بتقولي كده؟ ببساطة واحدة، واحدة. إنّما طبعًا طول ما هو نَقْد جارح احفظي حقِّك ورُدّي ر وردي ردود كده توقَّف الشخص عند حقّه، الموضوع ده هيفرِق معاكِ جدًا. جرّبتِ تعملي الموضوع ده أو بتفكّري تعملي الموضوع ده؟
إمم. إمم. لا بصراحة مجرّبتوش، بس يعني أنت كلامك دلوقتي آآ، أقنعني بجد وحاسّة إن أنا أمّا فضفضت معاك و و وقُلت لك على اللي جوّايا ارتحت شوية وكلامك أقنعني، يعني فعلًا عندك حق، يمكن ده يخلّيني آآ، ما أحسّش بالإحساس اللي أنا حاسّاه دلوقتي أو أو أحس بالإحباط وعلى الأقل آآ، حفَظت على الأقل زي ما أنت قُلت حدودي و وحدود اللي قُدّامي كمان، أعمل له حدود، دي حاجة كويسة جدًا.
تحت أمرِك. أنتِ خدتِ جزء من حقِّك، بالضبط، أنتِ زي ما باقول لِك كده، أنتِ خدتِ جزء من حقِّك، جزء من حقِّك إنِك على الأقل لو كلّمِك بطريقة زي كده تردّي عليه رَد بإحراج برضه، مش باقول لكِ رَد جارِح لحد ما أقول لِك ماحدّش دخّلك أساسًا، دي حاجة تخصّني، أنا باتكلّم معاكم بس علشان آخُد رأيكم أو إن أنا أو إن أنا باتكلّم من أجل الكلام، إنما دي حاجة ماحدّش خَد رأيك فيها، ما تتكلّمش معايا كده، دي حاجة بسيطة خالص، إنِك تحْمي نفسِك، على فكرة إنِك تحْمي نفسِك وتحْمي مشاعرِك وتحك م وتحْمي وتحْمي مكانتِك وماي والهالة اللي حواليكِ دي حاجة حلوة جدًا لازم أنتِ تعرَفي تعمليها لأن الموضوع ده لمّا هتتعلّميه هيفرِق جدًا معاكِ، جرّبي تعملي الموضوع ده و ولو احتجتِ تتكلّمي في أي وقت، في أي حاجة طبعًا هتلاقيني مُنصِت جدًا ليكِ ومُستمِع جيد.
إمم. إمم. فكرة جميلة. إمم. شكرًا ليك جدًا، جدًا، وهاجرّبه فعلًا، متشكّرة.
عفوًا يا فندم، نوّرتيني وفي أي وقت.